Eh, la verdad es que fue una mala idea. A ver, están muy caros para lo que son. La experiencia tampoco está padre. Sí creo que que arriesgas un poco tu integridad, ¿no? O sea, yo sí había momentos que dije: "Es que voy a acabar aplastada entre esos 2 camiones", ¿no? Porque se meten, o sea, no son no son como en algunas zonas de otros países que solo te dan el tour que por la zona histórica o por el centro, ¿no? Aquí se meten a la avenida y van entre camiones, ¿no? Entonces, ajá, sí fue muy estresante. Al final ya solo queríamos bajarnos. Em, no estuvo nada nada nada agradable. Eso sí, a ver, las risas no faltaron, tenemos unos videos chistosísimos, ¿no? Pero no, no lo no lo volvería a hacer, eso sí.
Okey. <chuckles> Ajá. Entiendo. Okey. <chuckles> Wao. Ya, ya, ya. ¿Tú crees? Oh, qué nervio. <chuckles> Ajá, sí, claro, por supuesto. Ajá Ajá. Casi, casi fue una experiencia de juegos mecánicos, pero en el suelo, ¿no? <chuckles> Impresionante lo que viviste y y, o sea, ¿realmente no te llevó a ningún lugar? O sea, ¿solamente fue un transporte de un lugar a otro o iban a algún lugar en específico?
Sí. Sí, íbamos, no recuerdo no recuerdo exactamente a dónde íbamos. Creo que íbamos a una zona igual arqueológica fue un trayecto como de 25, 30 minutos, o sea, fue largo. Sí fue un un trayecto largo.
Okey Ay ¿Y cómo no se bajaron? <chuckles> No, dijeron, vamos a bajarnos y a ver qué conseguimos, ¿o no había forma?
Porque estábamos como en medio de la carretera.
Guau, no, pues no. <chuckles> Tenías que ir ahí, bueno, tenía que ir ahí sí o sí.
No había forma.

Guau, impresionante, que cómo aguantaron tanto, definitivamente fue una travesía llegar a has hasta ese lugar. Y en esas pequeñas paradas, <chuckles> sin palabras, <chuckles> y en esas paradas, eh eh, ¿sí ibas gastando o ustedes llevaban alguna comida en especial para ir ahorrando un poquito más?
Éramos jóvenes. Sí. No, por eso te digo que creo que no fue el mejor negocio. Porque no, porque llevábamos, eh eh no llevábamos de comer. A ver, llevábamos una que otra barrita, pero no nos iba a alcanzar para tanto.
Ja entoces no. Okey. No, pues no, no, no sin duda, era demasiado el viaje.
Entonces, al final terminas comprando comida. Digo, algo también muy eficiente es poder, eh eh luego las porciones son muy grandes, entonces el dividir, ¿no? O sea, ya ya sabes que la porción es grande, entonces nosotros de inicio, pues, dividíamos. Si ya nos quedábamos con hambre, entonces ya buscábamos algo más pequeño, un snack o algo, ¿no? Pero el el normalmente en restaurantes buscábamos dividirnos eh, eh la comida entre las 4 éramos, para poder tener una cuenta mucho más baja.
Ah ya. Ujú. ¿Compraban en tiendas? Ajá. Ah okey. ¿Y comprabas más en restaurant o o tiendas de esas de autoservicio, donde puedes comprar poquitas cosas y más o menos te ahorras un poquito más?
Pues mira, ya llegando allá, ya llegando al país, ahí sí nos fuimos que a surtir de pan, pero que si tantito queso, pero que si obviamente algunas frutas, ¿no? Y esos eran nuestros snacks del diario, ¿no? Para evitar el comprar algo en el camino, ¿no? En uno de los hoteles que nos quedamos sí teníamos una como cocineta, entonces ahí sí, pues compramos huevo y entonces el desayuno nos lo ahorrábamos para poder meterle un poco más de presupuesto a la cena, por ejemplo, ¿no?
Ajá. Okey. Wao. Sí, sí, sí. Ajá. Oh, no, pues sí, definitivo, era para aguantar, ¿no? Lo lo que es la juventud, sin duda, que tiene más fuerza y se atreve a muchas cosas, definitivamente. Y, por ejemplo, cuando llegaste me dice que fuiste a Tailandia, ¿no? ¿Tuviste algún problema con el idioma para comunicarte con la gente local?
Exacto. Correcto.